ええ、それはやっぱ、ね、効果出てるんじゃないですか。
うん、だといいですよね。
だいたいね、その、なんか30、40とかってなってくると、何かしら引っかかってくるのかなっていう気はするんですよね。
うん。 はい。あの、ま、血液検査とかでも、あの、健康診断とかでも、特にあの、なんか赤フラグとかはつかない、まあ、年齢相応で、何かしか B とかはつくものもありますけど、あの、再検査とかっていうのは全然ないので、ま、ほんとは体質もあんのかもしないですけどね、はい。
はい。 はあ、素晴らしい。 ええ、いや、それはなんかちょっと、ヨガの効果出てる気がしますね。<chuckles>
<laughs> そうですね。もうほんとに、だといいですよね。
え、ヨガって、その、1回というか、ワンセットどのくらいかかるんですか？時間は。
あの、ま、私はさっき言った通り10分とかその程度ですね。そのひとつのポーズをだいたい1分ぐらいキープするみたいな感じ、その変顔なんでそんな長くキープできないっていうのもあるんですけど、あのはい、なんで
あ。 そっかそっか。<laughs> ね、疲れちゃいますよね。あ、じゃあ、1つのポーズを1分間で、それをじゅっしゅるいやるっていう感じですか？
はい。じゃあ、じゅっポーズぐらいって感じですね。はい、だかだいたい10分から15分。ただガチでやってる方は、あの片岡鶴太郎さんとかね、毎日1時間から3時間とかやってるとは言いますよね。
うーん。 <giggles> おお、いや、さすがにね1時間、3時間はね、すなかなかできないですね。
ん、ただね、ほんとに1時間やると、その DVD をかけながら、その、ま、変顔ではなくてほんとのガチのヨガを1時間ぐらいやると、確かに次の日のものすごいなんていうか、集中力は違うんですよね。
はい。